Ờ, có chứ. Ý là, gọi là, mình dành nhiều thời gian trong bếp, nhưng mà nếu mà không có những cái mẹo để tiết kiệm thời gian trong bếp chắc là mình cần phải dành nhiều hơn. Bây giờ là mỗi ngày chắc mình phải tốn đến, à, 1,5 tiếng, 2 tiếng đứng bếp cơ. Nếu mà không không không có mẹo chắc phải 3-4 tiếng ấy, rất là lâu luôn, rất là tốn thời gian để nấu ăn hàng ngày luôn ấy.
Thế á? Thế á? Ê, thế cái mẹo mà để tiết kiệm thời gian mà đứng bếp là gì thế?
À, thì nhá, đầu tiên là cái cái cái quan trọng nhất mà mình cần phải làm trước khi d đấy là trước cả khi mà mình vào bếp rồi cơ, đấy là mình sẽ nghĩ ở trong đầu là hôm nay mình nấu món gì này. Mình sẽ có một cái kế hoạch là lập ra tình từng bước một là mình sẽ phải làm những cái gì đầu tiên, làm những cái gì cuối. Bởi vì là nhà mình chỉ có mỗi một cái bếp từ thôi, chứ không phải là 2 cái bếp từ đôi như là nhà của mọi người, thế là thành ra mình phải rất là thông minh trong cái việc gọi là d d dùng ứng dụng, gọi là là, tận dụng hết được cái không gian bếp của mình ấy. Ừm.
À, nghĩa là trước khi vào bếp là mình đã có hình dung là hôm nay là mình sẽ nấu món gì, món nào trước, món nào sau rồi. Chứ không phải là đi vào xong rồi mới mở tủ lạnh, xong rồi mới nghĩ là, à, nhà mình còn gà thì mình nấu gà, mà nhà mình còn lợn thì mình nấu lợn, đúng không?
Chuẩn rồi. Đúng rồi, chuẩn rồi. Ừm, đúng rồi, mình phải mở tủ lạnh từ sáng để mình nhìn rồi, để còn biết được là ở trong ngày là mình ăn cái gì rồi, chứ còn đến đến chiều tối mới mở ra là cũng hơi gấp gáp đấy, là những cái hôm đấy là chỉ ăn đơn giản được thôi, chứ còn cầu kì thì hơi khó. Đó, và mình
Ờ, thế cái bếp từ của bạn ấy, cái bếp từ thì của bạn là bếp từ đơn, phải không? Bếp, ừm, bạn thấy là nó bếp từ đơn như thế thì nó có phần nào bị bất tiện, kiểu như là, đôi khi mình nấu món nọ mình lại phải chờ món kia không?
Dạ, dạ. Vâng. Ừ, đúng rồi đấy, siêu bất tiện luôn! Gọi là, mỗi khi nấu mình mình chỉ ước là mình có được một cái bếp từ đôi, hoặc là nếu mà như nhà nào giàu là có được cái bếp từ 4 cái liền ấy. Ờ, nó, gọi là, nó nó cắt cái khoảng thời gian nấu ăn, cái khoảng thời gian đợi chờ của mình đi, phải cắt làm 4 luôn, mình chỉ nấu chắc còn mất còn 30 phút để xong 1 cái bữa 5 món á. Ờ, nhưng mà bởi vì là khi mà, gọi là, gặp khó khăn thì người ta phải phải phải tìm cái cách khác ấy, thế nên là mình cũng có một vài cái mẹo để mà có thể r đạt được cái khoảng thời gian vừa phải trong bếp, mà vẫn có được những cái món ngon đó mà.
Ừ, thế bạn có thể chia sẻ cụ thể hơn ấy, mà cái mẹo của bạn ấy là bạn sẽ chuẩn bị như thế nào không?